Ja, ich habe so eine, genau, die habe ich dann auch nachts an. Auch 'n Haufen 'n Haufen Sachen, zum Beispiel jetzt nachts tut sie den Schlaf aufzeichnen.
Und was macht die eigentlich? Ich sehe das manchmal bei Freunden, aber was macht die genau? Ulla. Ja.
Ja, also, und dann sieht man halt auch die Schlafphasen und
Und hast du da mal irgendwas aufgezeichnet und dann irgendwie was geändert, weil du gesehen hast, dass du keine Ahnung, unruhig schläfst oder
Hm. Ich beein das zu beeinf das zu beeinflussen, bisschen schwierig, ja, man versucht da natürlich abends nicht mehr so lange am Handy zu sein, das Zimmer abzukühlen, abzudunkeln. Ja, solche solche klassischen Dinge, ja, also, ich finde
oder hast du 'n gesunden Schlaf? <laughs> Mhm. Ja, das ist natürlich auch 'ne gute Frage, was du grade in den Raum wirfst und zwar wann nimmst du das Handy morgens in die Hand und wann legst du's abends beiseite?
Morgens in der Hand nehme ich's ungefähr so 1 Stunde nach'm Aufstehen und abends, ja, vielleicht so bis kurz vorm Einschlafen bin ich eigentlich halt schon noch dran, und du?
Okay. Okay. Oh ja, ich wahrscheinlich auch ähnlich wie bei dir, aber ich versuche, aktiv dagegen anzugehen. Also, morgens es gibt Leute, die's ja m aufm, äh hier, äh, aufm Nachttisch liegen haben, ne, und dann wirklich das 1. morgens und das Letzte abends. Das halte ich für 'n bisschen gefährlich, aber das passiert mir auch, ne? Weil manchmal hat man einfach nur abends im Bett Zeit, noch irgendwie zu antworten oder noch was zu, äh, recherchieren, keine Ahnung, ne? Aber eigentlich will ich das vermeiden.
Mhm. Hm. Ja, das stimmt, ja, ist schon sinnvoll, dieses ganze Blaulichter. Also, das hält ja einen dann auch vom vom Schlafen ab, ja. Macht einen wieder wacher.
Ja, das sagen ja auch viele. Ja. Glaubst du, das ist jetzt mit der ganzen Technologie ich meine, die kann man ja nicht leugnen und die kann man auch nicht dagegen angehen. Das ist total idiotisch, ne, diese Anti-Technologie-Haltung. Aber glaubst du, das Leben im Allgemeinen ist, äh, angenehmer, komfortabler und wenn sogar vielleicht besser?
Ja. <snorts> Hm, ich würde schon sagen, auf jeden Fall ist es komfortabler, grad jetzt in Bezug auf Navigation. Da gibt man halt den Start und Zielpunkt ein und dann wird man da automatisch, irgendwie hingeleitet. Damals
Ja. Ja. Ja, absolut. Aber aber gucke mal warte mal, da habe ich 'nen ganz kleinen Einwand, weil du kennst die Welt von damals ja nicht aus 1. Hand obwohl, du müsstest ja nur deine Eltern fragen. Ähm, dieses Jahr, ich gebe den Ort ein und klick auf Enter und dann läuft alles. Ähm, weißt du, wenn das Handy überleg mal, du hast kein Netz, du dein Kabel ist kaputt, du kannst dein Handy nicht aufladen, ne? Das ist echt schon interessant, ne, wenn plötzlich der Mensch aufgeschmissen ist, ne?
Mhm. Mhm. Ja. Naja. Das stimmt, ja.
Ja.